<laughs> Oo nga di ba lalo na dun sa mga masuswerteng ano, na kahit hindi naman nag-e-aim pero talagang nakukuha't nakukuha talaga yung pangalan nila natatawag din talaga sa mga pa-raffle alam mo yun, so yun, so yun yung mga good vibes na sine-share ko sa kanila pero at the same time eh, nabe-benefit din sa'kin kasi <tsk> referral bonus naman yung ano ko dun, aim ko yun. <laughs> Aside sa nai-share ko yung saya.
Mm. Oo. <laughs> Oo. Mm. Mm. Oo, oo. Oo, ayun yung mga sa amin naman yung mga sumunod na taon sabi namin, o, galingan natin galingan natin baka maulit uli na ipadala uli tayo sa ibang bansa. Kung baga
Oo. Oh, di ba? <chuckles> Oo, kaya sa iba sa ibang ano naman para maka-experience sa ibang, ah, ibang bansa, ah, sarap nun, sarap buhay.
Oo, oo, oo. Ayun, kung baga syempre nag-e-expect kami na maulit ulit. Sana maulit ulit di ba, so di natin alam sa mga susunod na taon.
Oo. O, de oo. Correct, correct. Ipag-pray natin yan, so, ah, ako ay talagang nasisiyahan din ako sa mga napag-usapan natin kasi, ah, parang na-e-excite ako habang nagsasalita o habang nag, ah, uusap tayo ng mga karanasan natin.
Mm. Oo, ayan. Mm. Oo. Oo, oo. Oo, ako din, oo, masayang-masaya ako nakausap kita ulit, maraming salamat ang ga oo, good luck sa'tin, mm.
Oo, maraming salamat din sa'yo magandang gabi sa uulitin. Ah

Kailangang harapin natin kung ano man yung hirap sa trabaho. Kumbaga, antayin natin may kapalit 'yan na magandang mangyayari, 'di ba? Hindi naman lahat tayo magfo-focus dun sa alam mo yung, stress sa trabaho
Mm. Hmm. Oo. Oo.
everyday trabaho. Pero tandaan natin na may kapalit palagi 'yan, yung paghihirap natin sa trabaho. Kumbaga, may magandang kapalit, 'di ba?
Mm. Mm. Mm. Gusto ko 'yan kasi, ah, ako nawawalan din kasi ako ng <clears throat> sa bago kong trabaho, parang nawawalan ako ng gana kasi
Mm. Mm.
ah, yung trabaho kasi commission-based. 'Pag wala kang benta, wala kang komisyon. Tapos ang problema ngayon naka-ban yung Voip ko, hindi ako maka-receive ng mga bagong kliyente. So, hindi ako makakabenta. Pero, although, may may mga lead naman na ano, pero kumbaga ano lang, pa masasabi ko din na, ah, kasi yung lead na yun, parang kumbaga basura ng ibang ahente din. Yung mga hindi hindi nag-response or mga as in parang makikita mo dun din talaga na walang ano ano yun, ano yun?
Mhm. Oo, o Oo, oo. Mm. Oo, oo. Oo. Mm. Oo, oo. Mm. Mm. Projected, parang gano'n.